Ja, doch, das ist richtig. Aber damals war das natürlich die die große Medizin und jetzt war's supergut und dementsprechend muss ich mich manchmal wundern. Ich bin ich bin selbst Naturwissenschaftler, ja? Dementsprechend denke ich mir, all die Sachen, die sie heute Leuten heutzutage geben und Medizin dies und Medizin das oder ist es genauso wie damals, dass Leute Dinger schlucken, das, äh wäre wahrscheinlich besser, wenn sie's nicht tun würden, ja? Also, man muss immer auf der Hut sein, ne
Mhm. Ja, ja. Ja, vielleicht. Ja.
und Fragen stellen.
Ja, auf jeden Fall. Also, ich hatte auch einmal, äh, gesehen, da haben sie den Leuten da war irgendwie 'n Mann, der hat irgendwie 10 Tabletten verschiedene nehmen müssen am Tag. Und dann war der irgendwie beim anderen Arzt. Und dann, ja irgendwie ha hat der gesagt: „Na ja, die heben sich gegenseitig um und verschlimmern sich“ und keine Ahnung. Und dann hat der irgendwie nur noch
Und das verstehen. Mhm. Hä? Ja, ja. Mhm. Ja. Aha.
keine Ahnung, ich glaube, der Arzt hat zu dem gesagt: „Ne, nimm sie nu nur noch die beiden Tabletten.“ Ja, und es war wirklich so, dass es dem Mann viel, viel besser ging am Ende.
Aha, ja, ja. Ja, ja.
Und der halt viel, viel weniger Tabletten nehmen musste und halt auch weniger bezahlen musste, ne? Wegen den ganzen, äh
Aha, mhm. Ja, auf jeden Fall, mhm. Ja, das musst du dir vorstellen. Nur, äh, es geht ja wieder, äh, nur ums Geld, nur ums Geld, nur ums Geld, nur ums Geld, nur ums Geld. Ja? Die machen Leute krank, so dass sie Geld machen können.
Kram. Ja. Das ist leider in vielen Dingen so, mhm. Ja genau, die behandeln nicht die Krankheiten, sondern so s die Symptome oder ja. Das ist halt so 'n
Die Sympto Ja. Genau.
Ich repariere das Auto nur so nötig, dass du dass du auf jeden Fall noch mal wiederkommst, so, ne?
Ja, genau, genau, so geht das. <chuckles> Das gibt ja auch viel, ne? Deshalb habe ich angefangen, am Auto selbst zu arbeiten. Ich hatte die Schnauze voll von diesen Scharlatanen.
Ja. Ja, man man man kann gar keinem mehr vertrauen, auch so mit mit technischen Sachen oder so. Also, du du musst da dich am besten schon 'n bisschen damit auskennen, damit derjenige, der dir da was repariert, dich gar nicht irgendwie betücken kann, ne?
Ja. Ja, ja. Mhm. Ja. Ja, genau, genau, das ist richtig. Denn die werden dich über den Tisch ziehen, so schnell, da weißt gar nicht, was passiert ist.
M
Das ist schon schlimm heutzutage. Vielleicht gibt's auch deshalb Stress, ja. Na ja, mal sehen.
Ja, ist nicht nur einfach. Mhm. Okay.
Hoffentlich wird's früher oder später ein bisschen besser. Also
Genau. Alles klar. Dann bis dann und schönen Tag noch, ne? Tschau.
Ja, bis dann, ja? Mach's gut. Tschüss.